Hallo, wie geht's dir denn?
Ja, ganz gut. Ich bin hier grade mit meinen Social Media-Apps beschäftigt, äh, für meinen Also, ich mache ja Musik und habe ich so 'nen Artist-Account und ich kannte diese ganzen Apps da vorher gar nicht. Da gibt's ja so viele verschiedene Social Media-Apps, und auch in anderen Ländern werden andere genutzt, habe ich dann festgestellt, zum Beispiel China spezifisch. Und man soll dann wohl das Ganze lassen. Da bin ich so 'n bisschen überfordert. <laughs>
Ja. Ah, wirklich? Ja, Social Media Apps, das ist immer so 'n Thema für sich. Da muss man sich erst mal durchfuchsen, so viel wie das heutzutage in unserer Gesellschaft genutzt wird und wie viele Angebote es da auch gibt. Das ist ja Wahnsinn mittlerweile. Ich weiß nicht, wie du da in der Materie bist, ob du viel auf Social Media unterwegs bist oder eher weniger, wenn du sagst, du, äh, hattest heute schon so 'n paar Schwierigkeiten.
Ja. Genau, also, ich benutze das halt so privat eigentlich gar nicht. Also, ich habe halt Facebook und das habe ich eigentlich auch nur, weil ich halt dann immer so viel gereist bin oder früher auch in anderen Ländern gewohnt habe, wo das dann halt einfacher ist, mit so Leuten Kontakt zu halten. Weil, ne, wenn sich die Nummer ändert oder so. Aber ich bin da jetzt nicht so der Typ, der jetzt irgendwie „Ja, ich jetzt hier auf meiner Yacht, du, heute, ich esse das“ und dann da Fotos reinstellt oder so, ne, also gar nicht. Und deswegen bin ich jetzt auch so überfordert, weil man das halt wohl so braucht als Musiker in der heutigen Zeit, dass man da auf all diesen Apps von Social Media vertreten ist. Und, ähm, ja, das finde ich so 'n bisschen mühselig, weil ich das ja privat auch nicht mache. Und dann kannst du dir vorstellen, wie toll ich mich dann dabei fühle, dann so: „Hey, mein neues Album, toll“, weißt du? Und dich dann so selber zu promoten, kommt mir total unnatürlich vor, ja.
Ja. Ja. Ja. Aber wenn du jetzt sagst, du, äh, machst selber Musik und, äh, hast demzufolge auch jetzt hin und wieder vielleicht deswegen mal mit Social Media zu tun, würdest du da sagen, dass grade in so 'nem Aspekt, wo man sich austauscht über Musik oder Filme oder was weiß ich, dass Social Media Menschen verbinden kann? Weil es könnten ja jetzt Leute deinen Account sehen und sich denken: „Boah, das finde ich total super, und da würde ich mich vielleicht auch anschließen und würde gerne mal zusammen Musik machen.“ Denkst du, so was ist möglich?
Tatsache. Ja, tatsächlich habe ich auch diese Erfahrung teilweise dann deswegen gemacht, also, dass dann Leute irgendwie, was weiß ich, aus Russland oder irgendwelchen Ländern, die ich teilweise gar nicht kannte, irgendwelche so kleinen Inselstaaten, dann plötzlich irgendwie geschrieben haben oder irgendwie dann ich gesehen habe- bei Apple Music oder sonst wo, kann man ja sehen, wo die Leute sich deine Musik anhören- ähm, dass die dann irgendwie dann irgendwie Fans waren. Oder einer hat auch bei so 'n Radiointerview von mir dann irgendwie dann ist da reingekommen und hat dann da Ch in 'n Chat was geschrieben. Er wäre dann halt Fan von diesem einen Lied und er wohnt in Russland. Ich dachte mir, oh, so krass, wie ist der denn überhaupt auf meine Musik gekommen? Und da denke ich mir vielleicht wahrscheinlich über Social Media. Wie sonst, ne? Ja.
Ja. Ja, das ist finde ich, ist 'ne sehr interessante Sache grad, wenn ich auch beobachte teilweise Also, ich zum Beispiel nutze auch ganz gerne YouTube tatsächlich. Und wenn man da manchmal so schaut, auch in die Kommentare, das sind ja Leute aus x-beliebigen Ländern, die teilweise auch gar nicht die Sprache sprechen, die in dem Video gesprochen wird. Und trotzdem finden die alle untereinander irgendwas, worüber die reden können. Und das finde ich immer sehr spannend, weil das zeigt ja auf der einen Seite schon wirklich sehr, dass Social Media auch Menschen verbinden kann. Ob das jetzt immer positiv sein muss, ist dahingestellt, aber ich persönlich finde das sehr interessant, wenn ich das manchmal beobachte.
Mhm. Ja. Ja, finde ich auch. Also, den Aspekt finde ich tatsächlich auch dann positiv. Ähm, jetzt für mich auch als Musiker, da kann ich ja wirklich global irgendwie, äh, Werbung machen, wenn man so will, ob das jetzt dann auch immer so wie man möchte, ist ja dahingestellt. Aber man probiert ja sein Bestes. Ähm, aber ich habe jetzt auch viele Erfahrungen, äh, gesammelt, wo jetzt zum Beispiel, ähm, ich kontroverse Einstellungen hatte im im im Vergleich zum Mainstream, ne? Und da habe ich jetzt einfach bei Facebook, ähm, Sachen geteilt, äh, die ich aber auch gar nicht verfasst habe, ne? Ich habe das nur geshared, also, weitergeleitet, g weiter geteilt, was andere Leute da verfasst haben, irgendwelche Sachen. Und da wurde ich dann teilweise von meinen, äh, sozusagen Freunden dann angefeindet. Dann hieß es dann so: „Ja, äh, bist du dann jetzt 'n Nazi geworden, Natalie?“ und so. Ich dachte so: „Hä? Was ist denn hier los“, ne? Also ich habe das gar nicht verstanden, weil das hatte auch gar nix mit rechts, äh, ähm, Bet kei kein kein Rechtsbezug oder gar nix überhaupt in dem Sinne mit Ra Rassismus zu tun, ne? Es ging halt da um medizinische Sachen. Und da habe ich das gar nicht verstanden. Da war ich dann echt raus und dann hm, ja, in der Zeit habe ich halt auch nicht in Deutschland gelebt, aber die Leute waren halt aus Deutschland, die mich da so angefeindet hat. Ich war in Australien und da war das, äh, alles auch 'n bisschen anders. Ja, und da war ich dann schon so da haben echt Leute mich dann auch geblockt oder haben nicht mehr wollten dann mit mir befreundet sein aufgrund meiner anderen, äh, weiß ich nicht, Einstellung oder Meinung zu 'nem bestimmten Thema, ne? Ja.
Ja. Ja. Ja. A natürlich, also, das ist 'n ganz, ganz großer negativer Aspekt von Social Media, dass auch ganz oft einfach Dinge sehr falsch aufgegriffen werden. Weil wie du das schon sagst, wenn man einfach 'ne Sache erneut veröffentlicht und nicht weiter speziell noch etwas dazu sagt, dann wird das auch ganz schnell falsch aufgegriffen und Leute denken: „Oh Gott, oh Gott, jetzt hat die Person plötzlich 'ne ganz extreme Meinung“, obwohl das ja nicht mal irgendwie in Zusammenhang damit stehen muss, unbedingt. Also, das habe ich auch schon paarmal erlebt und dann
Genau,. Lesen gar nicht, wirklich den Artikel, haben gar kein Bild zu der Sache überhaupt, wenn man dann so Nachfragen stellt, ne? Da merkt man so: „Okay, die haben den Post ja auch überhaupt gar nicht gelesen komplett“, ne? So, und dann aber sich hauptsächlich schon mal mit dir anlegen. Das fand ich halt total skurril. Und ich glaube und deswegen, das wäre im normalen Leben nicht passiert, weißt du, wenn ich jetzt x y beim im beim Kaffee irgendwo zufällig getroffen hätte, im Café, dann hätte der garantiert nicht so zu mir direkt gesagt: „Du Natalie, bist du jetzt 'n Nazi?“ Weißt du? Vor allen anderen Leute da. Das hätte der sich so nicht getraut. Und diese Distanz, die das Social Media schafft und vielleicht ja auch die Anonymität, finde ich dann auch gefährlich so 'n bisschen, dass die Leute dann also denken: „Ja, jetzt kann ich's mir rausnehmen“, ne? Ja.
Ja. Ja. Ja, das stimmt. Wenn man Ja, natürlich. Also, ich habe das auch ganz oft gemerkt, wenn man so das bei ehemaligen Klassenkameraden beobachtet hat, wie die damals auch in jüngeren Jahren einfach mit Social Media umgegangen sind, wo man ganz oft raushören konnte, dass das einfach nicht so wirklich ernst genommen wird. Also dass man wirklich davon ausgeht, man kann sich auf Social Media alles erlauben und darf alles sagen, weil man ist ja sowieso nur User x y und keiner weiß, wer du wirklich bist, aber wie du das schon so schön gesagt hast. Also, wenn ich jetzt im Café mit jemandem wäre, dann würde die Person sich garantiert nicht trauen, mich irgendwie anzufeinden oder meine Meinung sonst wie in den Dreck zu reden.
Ja. Ja, genau. Genau, und dieses Trolling und so. Ich ich habe auch bei Youtube gesehen ich habe mir so was selber persönlich nicht angeguckt, aber ich habe so Bekannte, die gucken so was gerne anscheinend, d wo sich Menschen, da die selber überhaupt gar keinen Content bei Youtube oder so haben, u u und die einfach nur so Blogger sind und die wiederum gucken sich dann Blogs oder Beiträge von anderen Menschen an, nur um sich darüber kaputtzulachen oder, äh, die in Dreck zu ziehen, was die da nicht denken oder meinen, dass deren Meinung falsch ist. Dann machen die halt so 'ne kurze Einblendung „Was haben die gesagt?“ Und dann so stopp „Ha ha ha, ja, guck mal, wie blöd die nicht sind“, oder weiß ich nicht, ne? So, und ziehen da halt drüber weg. Und dann denke ich mir so: „Okay, wer bist du? Was hast du überhaupt gemacht in deinem Leben? Du kannst nichts, außer andere Leute dissen oder was ist dein, äh, Spezialgebiet“, ne? Und das regt mich total auf. Früher, weiß ich nicht das gab's da nicht so viel, wo es kein Social Media gab, diese überhaupt Plattform für Leute mit diesem ganzen Hass und, äh, und so und dieser weiß ich nicht, ob die nichts zu tun haben im Leben, dass die sich dann da hinsetzen und Leute wahllos im Internet beleidigen müssen oder so. Ich meine, da stecken die ja auch viel Energie teilweise rein und Zeit, denke ich mir, ne?
Ja. Ja. Mhm. Ja, natürlich. Und ich finde das also das auch ganz, ganz grausam tatsächlich, dieser Hass, der auch wirklich so unbegründet ist. Also, wie du das auch schon sagst, sie stecken wirklich Zeit rein, nur um jemand anderen oder generell im Netz Hass zu verbreiten, ohne dass sie selber irgend 'nen Vorteil daraus ziehen. Und ich denke mir aber immer, Social Media sollte doch eigentlich eher dafür genutzt werden, um
Und dann
in 'ner großen Runde aufklären zu können oder über Dinge berichten zu können, die wirklich die Allgemeinheit angehen und nicht so, jemand lädt 'n Video hoch und zeigt oder erklärt seine politische Meinung und dann sind die ganzen Kommentare voller Hass, ohne jeglichen Grund, anstatt dass da mal drauf eingegangen wird. Man könnte ja so tolle auch politische Diskussionen tatsächlich führen auf diesen Plattformen, aber ich habe das Gefühl, das ist gar nicht der Fall.
Ja. Ja, aber das ist, glaube ich, auch generell so 'ne gesellschaftliche Entwicklung. Also, früher hatte ich das Gefühl, wenn ich mit meinen Freunden und so unterwegs war, da konnte ich auch als einzelne Person 'ne ganz andere Meinung haben als alle meine Freunde, oder die alle hatten eine andere Meinung als ich oder, ne, jeder war mal so oder so eingestellt. Und dennoch haben die mich deswegen jetzt nicht angefeindet. Da hieß es dann nicht: „Ah, Natalie, bist du jetzt Nazi oder so?“ Dann war einfach: „Okay, die Natalie denkt so, die hat diese Einstellung zu dem Thema, aha, interessant“. Dann haben wir uns vielleicht darüber ausgetauscht oder auch nicht. Aber das wurde nie zu 'nem Thema, „Wir sind jetzt nicht mehr Freunde deswegen, weil du so denkst“, oder „Weil du die Grünen wählst“, oder was auch immer, ne? Das war dann halt so: „Okay, die wählt die Grünen, ich wähle halt was anderes“, wie auch immer, aber das war kein Problem. Wir haben trotzdem zusammen die Zeit gut verbracht. So, heutzutage habe ich das Gefühl, sobald man da nicht d'accord ist mit diesen, äh, Einstellungen der anderen Menschen, ist man auf gar keinen Fall mehr auf der potenziellen Freundesliste. Weil man ist ja schon eingeordnet in 'ne Schublade. Man ist ja dann schon weiß was ich was, Nazi, Querdenker, dies, das, ne? Und dann kommt man da auch nie wieder raus. Dann i ist einfach so, ja.
Ja. Mhm. Mhm. Ja, also, ich merke das auch ganz extrem bei mir selber, wie das so ist mit den Reaktionen im Umkreis. Also, ich selber benutze ja zum Beispiel auch Instagram, also, sehr dezent, aber ich benutze es. Und wenn man sich dann manchmal so denkt: „Ach, heute könnte ich doch mal 'ne Story hochladen, weil hier sieht's grad schön aus“, oder das Bild ist grad schön, dann denkt man auch irgendwie immer so dreimal darüber nach: „Was sagen jetzt die Freunde?“, die ja dennoch Freunde sind, „Was denken die jetzt über mich?“ Und ich finde also, ich persönlich zumindest habe den Eindruck, wenn man jetzt vor 5, 6 Jahren in seinem WhatsApp-Status 'n Bild geteilt hat, dann war das irgendwie gar nicht so der Fall, dass dann Leute gesagt haben: „Ach, und was machst 'n du jetzt mit der?!“ und: „Warum bist 'n du dort?“ Und ich finde, das ist ganz, ganz schlimm geworden. Also, alles auch wirklich ziemlich toxisch und das gab's ja früher wirklich gar nicht. Also, wenn ich jetzt vor 5 Jahren in meinem WhatsApp-Status 'n Bild hatte, dann hat da niemand irgendwie negativ dann kommentiert oder mir geschrieben und gefragt, warum ich denn mit der Person was mache und was das denn soll. Also, ich finde das alles relativ kritisch, muss ich sagen, obwohl man das so schön nutzen könnte, diese Plattform.
Ja. Mhm. <chuckles> Ja, es könnte so viel positiver alles sein. Das finde ich auch, ne? Obwohl's ja auch bei manchen Plattformen nur positive so Emojis und so was gibt. Dennoch führt's ja dann in den Kommentaren oft zu irgendwelchen Streitgesprächen oder so. Und aber ich glaube, das ist auch oft einfach auch Neid, ne, weil bei Social Media wird ja alles so shiny und so dargestellt und dann denkst du: „Boah, die hat viel besseres Leben als ich. Boah, toll, ne, will ich auch. Warum war ich denn nicht dabei? Warum war die mit der?“ Und dann ist immer direkt so 'n ähm, ja, so 'n Neid dahinter, was dann vielleicht auch zu so so was führt, dass man dann nicht denkt: „Ach schön, die hat sich mit der getroffen“, sondern „Warum war ich nicht? Warum war ich auch nicht dabei? Warum habe ich das nicht?“ Keine Ahnung, ne?
Ja. Ja, Also, ich finde das generell immer alles sehr schwierig, und da hatte ich auch gleich mal noch 'ne Frage. Und zwar, grad, wenn wir auch so über dieses bisschen Toxische reden, findest du oder beziehungsweise wie beeinflussen denn deiner Meinung nach eigentlich soziale Medien auch das Vertrauen und vor allem auch den Umgang miteinander? Hast hast du da schon Erfahrungen damit gemacht?
Mhm, ja, also, ich finde, das macht das alles irgendwie noch zwiespältiger, weil man weiß ja gar nicht, ist die Person da auf der anderen Seite wirklich die Person, die sie sich ausgibt zu sein. Hm. Äh, äh, heutzutage vielleicht sogar noch, äh, schreibt die grade mit ChatGPT? Schreibt die das überhaupt selber? Ähm, und so weiter und so fort. Was sind die Intentionen? Sagt die mir überhaupt die Wahrheit und so wei a ich weiß nicht, also, ich finde das noch undurchsichtiger, als wenn du jetzt natürlich mit einem da sitzt, der sitzt direkt vor dir. Da merkst du vielleicht so vom Vibe, redet der grade Kacke? Ist der überhaupt wirklich dabei? Guckt der ständig in sein Handy? So merkst du das ja alles gar nicht, was da hinter den Kulissen noch läuft, ne? Ja.
Mhm. Ja, natürlich. Ja. Also, da habe ich tatsächlich letztens auch mal darüber nachgedacht. Weil ich mir dachte heutzutage, wenn Leute auch grad Datingplattformen sind ja auch einfach nur 'ne Form von sozialen Medien. Und ich fand das so lustig, als ich darüber nachgedacht habe, dass diese Leute sich ja wirklich als eine komplett fremde Person ausgeben können. Und dann triffst du die und denkst dir: „Okay, du hast zwar den gleichen Namen wie auf deinem Profil, aber du bist total anders und keine einzige Charakterö Eigenschaft, die du mir online präsentiert hast, stimmt irgendwie in Realität damit überein.“ Und das finde ich relativ schwierig. Und deswegen bin ich auch überhaupt kein Freund davon tatsächlich, wenn man jetzt online irgendwie Leute kennenlernt, weil dieses Vertrauen durch Social Media eben nicht so wirklich da ist. Weil man kann ja wirklich jeder sein, und man darf auch leider Gottes jeder sein, egal wie negativ man andere beeinflusst.
Ja, genau. Und ich meine, ich habe da schon so viele Sachen gehört, dass Leute sich dann einfach als irgendwas ausgeben oder dass da auch echt Bots gibt. Ich hatte sogar 'n Bekannten, der hat für solche Sachen gearbeitet, dass der dann get so getan hat, als wäre er 'ne Frau und macht da so Sexting oder so was mit Leuten bezahlt. Und die denken halt, der ist jemand ganz anders, ne? Und sieht so und so aus in diesen Bildern, aber das ist halt 'n Job für ihn. Und da fragt man sich dann auch: „Ist bei Tinder das dann alles echt oder so? Sind das vielleicht auch Bots, damit ich mich da beschäftigt fühle“, ne? Keine Ahnung. Also, ich bin da auch sehr skeptisch.
Mhm. Ja, also, ich finde das alles sehr, sehr schwierig. Ich finde, das lässt irgendwie auch das Vertrauen allgemein in der Gesellschaft so 'n bisschen verschwimmen, weil du kannst dir mittlerweile ja nie wirklich sicher sein, mit wem du da eigentlich schreibst, wenn du denn in den sozialen Medien unterwegs bist. Und ich finde das wirklich, relativ schwierig betrachtet, weil wenn man an früher denkt, wo's das nicht gab, da wusste ich: Ja, der Nachbar X Y, der ist genau so und so. Und mittlerweile sehe ich dann den Nachbar X Y auf Social Media und denke mir so: „Ach, und der führt das Leben und der macht das gerne in seiner Freizeit“, und dann laufe ich durch den Ort und sehe den im Garten und der ist 'n total anderer Mensch. Also, man könnte ihm das gar nicht zutrauen, wie der sich online ausgibt.
Genau, ja, und deswegen ist das halt auch mit der Fragwürdigkeit und keiner will sich ja schlecht bei Social Media präsentieren, ne? Und jeder nimmt da irgendwie hübscheste Bild mit, äh, den besten Filtern oder so und schreibt dann da bestimmt auch nicht rein, so: „Ja ich, bin total, äh, ähm, schlecht motiviert, im Moment mache ich eigentlich nix und ich hänge auf der Couch rum“. Da werden dann irgendwelche 3 Hobbys angegeben, die man vielleicht gar nicht macht, ne? Ja.
Ja. Ja. Ja, das stimmt. Also, da würde ich abschließend tatsächlich sagen, dass wir sind uns, glaube ich, einig, Social Media hat so e es könnte positive Seiten haben, aber im Großen und Ganzen würde man vielleicht sogar eher sagen, dass es was Negatives mit sich schwingt.
<giggles> Genau, also, ich bin da, mit dir einer Meinung, eher nega negativ.